जी अ, अम देखिए आजकल जैसे आप जानते हैं कि इंसान अपने ज़िंदगी की आपाधापी में, अपने संघर्षों में, अपने कैरियर, परिवार, फ्रेम फ्रेंड्स, प्रेमिका इन सब के चक्करों में इतना ज़्यादा फँसा हुआ है अ, ख़ासकर अपने कैरियर में और अपने स्टेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा फँसा हुआ है। तो मेरी कंडीशन भी कुछ-कुछ वैसी ही है और मैं उस सब से निकल के, इन सब से निज़ात पाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ने की अपनी आदत डालूँ। क्योंकि एक टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, मैं स्कूल में था तो मैं अ, रेगुलर पढ़ता था और मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। लेकिन मैं बीते कुछ सालों से न मेरी कंडीशन ये हो गई है कि मैं पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। अ, और उम, कहा जाए तो इसी वज़ह से मुझे कहीं न कहीं एक मुर्दा जैसी फ़ीलिंग आने लगी है। क्योंकि किताबें जो हैं आपको कहीं न कहीं ज़िंदा रखती हैं और मैं वही काम नहीं कर पा रहा हूँ। आप भी समझ रही होंगी हम सब ऐसे एक दौर में हैं जहाँ पर हम अपनी समस्याओं में अपने कैरियर, अपने परिवार, अपने 9 टू 6 की जॉब में इतने ज़्यादा फँसे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि बुक्स वग़ैरह के लिए वक़्त कैसे निकाला जाए? उन्हें पढ़ने के लिए समझने के लिए वक़्त कहाँ से निकाला जाए? तो वही कंडीशन अभी मेरी है। तो अगर आप इसमें मेरी कोई सलाह अ, मतलब अ, सलाह दे सकें मुझे और कोई मशवरा दे सकें तो प्रकाश डालिए।
ज़रूर। ज़रूर मैं समझ गई। ये अक्सर हमारे साथ भी हर हर सभी के साथ होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब बढ़ते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आते हैं। तो जिसके वज़ह से हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं होते। यह अक्सर कई लोगों के साथ से सकते हैं। क्या मुझे ज बता सकते हो कि आप मतलब किस तरह समय नहीं निकाल पा रहे या फिर किस वज़ह से? क्या आप वज़ह जान सकते वज़ह जानते हो? जी इसकी वज़ह?
जी, जी। मैंने जैसा आपने बताया ना कि हम सब अपनी ज़िंदगी में इस तरीक़े से फँसे हुए हैं तो मेरी कंडीशन भी वही है कि मैं अपने अभी 9 टू 6 की जॉब में फँसा होता हूँ। तो मैं उससे जब वापस लौट के आता हूँ घर आता हूँ। तो मेरे पास ऑफ़िस का इतना काम होता है तो मैं उससे ही निजात नहीं पा पाता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा फैमिली को भी समय देना होता है। मतलब मैं शादी-शुदा नहीं हूँ लेकिन मैं बेहतर एक पार्टनर की तलाश में हूँ, लेकिन बहरहाल वो बात नहीं है। मैं अपने माँ-बाप को भी समय देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसके बाद मैं ज़रा अपने लिए वक़्त निकालूँ, किताबों के लिए वक़्त निकालूँ, कुछ देख लूँ। <smacks lips> लेकिन नहीं हो पा रहा है। मैं अ, नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ये कंडीशन बन गई है कि रात को जब लेटते हैं तो सीधे थकान की वज़ह से नींद आ जाती है। और सुबह उठते हैं और सीधा बैग उठा के निकल जाते हैं ये कंडीशन हो गई है। तो कहीं न कहीं एक मशीनीकरण जैसी ज़िंदगी हो गई है, मशीनों जैसी ज़िंदगी हो गई है। और मैं कहीं न कहीं एक रोबॉट जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। किताबें पढ़ लेता हूँ तो थोड़ा-सा लगता है कि मैं इंसान हो गया हूँ। और वही नहीं कर पा रहा हूँ। जी।
अ, ओके। मैं समझ गयी। क्या आप इसके अलावा आपके जॉब के और परिवार के लिए जो अलग से टाइम निकालते हो इसके अलावा भी ऐसा होता है कि आप अ, किससे ट्रैवल करते हो? या फिर उस जगह पर पॉसिबिलिटी है कि आप वहाँ पर ह अपनी किताबों से इंटरैक्ट कर सको?
अ, देखिए मैं ना 2-3 ट्रांसपोर्टेशन से जाता हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं कहीं बीच में कभी-कभी बस ले लेता हूँ। कभी-कभी ऑटो ले लेता हूँ। अ, म या मेट्रो से जाता हूँ कई बार। तो आप समझ लीजिए कि ये सुबह का वक़्त बहुत ही अजीब-सा वक़्त होता है, आपको पता ही है। इतनी भागा-दौड़ी होती है, हर आदमी को गुत्थम-गुत्थी कर रहा होता है। तो मेट्रोज़ वग़ैरह, बस वग़ैरह में ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। और आप जानती हैं किताबें पढ़ने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत तो मुझे अपने खुद के लिए नहीं है तो किताबों के लिए कहाँ से निकालूँगा। तो अभी वो कंडीशन है तो मुझे नहीं लगता है कि मेट्रोस वग़ैरह और बसेस वग़ैरह में पढ़ना इस समय सार्थक होगा। जी।
जी, मैं समझ सकती हूँ। क्या आप ऐसा होता है कि आपके जॉब के लिए कि 1 अ इस दिन के लिए आपको छुट्टी मिल जाए या फिर ऐसा होता है कि कि आपको स्पेसिफ़िक टाइम पर छोड़ दिया जाए?
अ, नहीं देखिए एक तो आप तो जानते ही हैं कि जब आपको 1 दिन की छुट्टी भी मिलती है तो कहीं न कहीं उन आपको इतना काम दे दिया जाता है कि आपकी छुट्टी भी छुट्टी जैसी ना रहे। आप घर पे बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम जैसा काम करते रहें, <clicks tongue> तो वो चीज़ है। दूसरा मैं ये नहीं कहता ब मतलब बिल्कुल है, 9 से 5 मेरी जॉब है और मुझे 5 बजे छोड़ दिया जाता है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑफ़िस में रहते-रहते ही मुझे इतना काम दे देते हैं कि घर आ के मुझे वो काम करना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर मुझे 5 बजे छोड़ा गया है तो 6:00-6:30 बजे तक मैं अपने घर पहुँचता हूँ 7:00-8:00 बजे तक मैं बैठ के फ्रेश-व्रेश होके अपना अम चेंज-वेंज करके मैं अ, अपना फिर लैपटॉप उठा लेता हूँ फिर काम करने लग जाता हूँ। फिर 9:30-10:00 बजे मम्मी जब थक-हार के आती हैं तो पूछ लेती हैं कि खाना खाओगे? खालो लो बहुत लेट हो गया है, तो फिर खाना खा लिया। अब खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद फिर कंडीशन ये हो जाती है कि अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कंडीशन है और उसके बाद आपको सीधे नींद आती है, और नींद क्या आ जाती है सीधे बेहोश हो जाते हैं आप, आपको तो मौत आती है। इतना ज़्यादा थक जाते हैं इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो किताब वगैरह पढ़ना इस समय मुश्किल है, मेरी नज़र में।
ठीक है, अगर आपको किताबें में प्रॉब्लम होता है तो आप जहाँ से मैं समझ सकती हूँ कि आपको दिक्कत ये नहीं है कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि आपके पास समय नहीं है कि आप उसके लिए इन द सेन्स सेपरेटली निकाल सकें आपको वह शांति देती है। तो आप ये कर सकते हो कि उसके अलावा कि आप ऑडियो बुक सुन सकते हो आजकल के ऑडियो बुक बुक से कोई कम नहीं है। बस यह बात होती है कि आप सुनने म के आदि पढ़ने के अलावा आप सुन सकते हो जैसे कि आपने बोला कि तुम ऑडियो बुक यहाँ पर मेट्रो में या फिर ऐसे ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो जाती होगी तो आप ये कर सकते हो कि कई सारे ऑडियो बुक्स अभी अवेलेबल है व तो आप उनमें से कुछ सुन सकते हो या फिर पॉके अ, ज आप समझ सकते हो स्पॉटिफाई है तो यहाँ पर भी कई सारे होते हैं तो आपकी दिलचस्पी किस बुक्स में है तो आप उस वहाँ पर जाके आप सेलेक्ट करके वहाँ पर देख सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि अपने जॉब में जब आपके जैसे फ्री टाइम होता है तो आप उस टाइम पर या फिर अ, लंच टाइम पर या फिर उसके बाद जो आपको रेस्टिंग टाइम मिलते है उस टाइम पर पढ़ सकते हो मतलब पढ़ना भी एक तरह से रेस्ट ही भी हुआ आपके लिए माना जा सकता है जैसे आप बोल रहे हो या फिर मुझे बेहतर यही लगता है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पर ही यह ऑडियो बुक्स काफ़ी बेहतर मदद कर सकते हैं।
जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। जी। जी, आपका ये सुझाव मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऑडियो बुक अ, एक बेहतर सुझाव हो सकता है। अ, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया था ऑडियो बुक्स की तरफ, कि ये भी एक नया ऑप्शन हो सकता है, मैं अक्सर किताबों और किताबों के पन्ने और उनकी खुशबू के बीच में फँसा रहता हूँ, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने जैसे कहा, फिर मुझे याद आता है कि ई-बुक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या किंडल वग़ैरह भी अच्छा ऑप्शन हो त सकता है, लेकिन क्या होता है ना कि वो जो अम आपको वो कागज़ों की आदत पड़ती है, आपको वो जो पेजेज़ की और पन्नों की आदत पड़ती है, वो बहुत पसंद आती है मुझे, तो मेरी कोशिश ये किताब पढ़ने की होती है, ऑडियो बुक्स मैं पढ़ सकता हूँ, ऑडियो बुक्स मैं अ, बिल्कुल आपके सुझाव के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं किताबों के साथ भी दो-चार होना चाहता हूँ। किताबें अगर मिलती हैं, तो लगता है, किसी अ, ज़िंदा इंसान के साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ और वो मेरी बातें सुन रहा है। तो बिल्कुल, मैं किताब पढ़ने में थोड़ा-सा ज़्यादा अ अ, मतलब कहा जाए, तो जिज्ञासा रखता हूँ।
हुँ। यह, सोचने की बात है, लेकिन आपने जैसे कि कहा कि आपके पास समय नहीं है, तो किताब पढ़ने के लिए अ, एक अ, माहौल भी होना चाहिए। लेकिन आपके पास उसकी क समय की कमी है। तो मुझे लगता है, जब हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये नहीं सोच रहे कि हमें वो इंटरेस्ट है, कि नहीं? मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ बात यह हो रही है कि आपके उस स समय नहीं दे पा रहे कि उम, किताब पढ़ सकें। तो हम ये सोच रहे हैं कि उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आप अपने जॉब भी कर सकें, परिवार को समय भी दे सकें, उसके साथ आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ब पुस्तक भी पढ़ सकें। तो ऑडियो बुक ऐसी जगह हो जाती है कि आपके लिए कम्पैटिबल हो जाता है कि आपके समय के साथ बहुत ज़्यादा ही आराम से आप वो भी कर सकते हो और तुम्हारे पास बाकी समय भी बचता है। या फिर आप ये कर सकते हो कि सुबह-सुबह जब आप उठते हो, तो अ, एक उसके लिए अलग से निकालो या फिर आप जब कॉलीग्स या या इनके साथ बाहर जाने के अलावा, आप यह कर सकते हो कि आप पुस्तक के साथ तले चले जाओ या फिर अ, उनके वाला, उस टाइम को आप सेपरेटली निकाल के कहीं पर आराम से जगह पे बैठ के या फिर अपने कंपनी के टेरेस पे बैठ के वहाँ पर पढ़ सकते हो।
हुँ, जी। उ जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी। हाँ। हाँ। वाह! बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया है, बहुत ही प्यार से आपने अपनी बात रखी है। कहीं न कहीं मेरे अ, ज़हन में भी ये बात गई है और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर हम बेहतर अ, मैं अपना वक़्त निकाल सकूँ, जैसा आपने कहा, सुबह के समय अ, निकाला जा सकता है वक़्त या प अ अ, और आप अगर आप ऐसा बता रही हैं, तो आप थोड़ा-सा और बताइए कि जैसे कभी-कभी मेरे पास अमूमन संडे का समय होता है और संडे के समय, मैं कुछ-कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, तो आपकी नज़र में मैं किताबों से रिलेटेड और क्या कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा-सा उनसे जुड़ा हुआ महसूस करूँ?
आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि हम जब हमारे आस-पास कितने सारे लोग हैं वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं जो किताब कन्न पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। तो हमें जब समझ नहीं आता कि कौन-सा किताब पढ़े, तो आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आसपास के जान-पहचान वाले हो सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कि आप फ़्री टाइम में या फिर ऐसे समय पे कैसे वो किताब पढ़ना चाहते हैं? यह आपको एक नए तरह से पुस्तक पढ़ने में प्रोत्साहन करता है। और उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि, जो किताबें आपने पढ़ ली हैं और जिसे पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा रूचि है आप वापस पढ़ सकते हैं। वह इस ऐसा होता है कि आप उस चीज़ों को वापस जी रहे होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा सुझाव काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, या और आपकी ज़िन्दगी में एक नया मोल और आपकी जो किताब पढ़ने की रू रूचि है यह बढ़ा सके। और मैं यह भी आशा करती हूँ कि आपको ऑडियो बुक या फिर अ, बहुत सारे जो भी मैंने सुझाव दिए, यह पसंद आए। और आपकी ज़ि अ, ज़िन्दगी में जो आपकी पहचान है या फिर आप ये जो अ द अ, बुरा मानते हैं कि आपके पास समय नहीं है, कि इसीलिए बहुत ज़्यादा कम करके आप आपकी ज़िन्दगी आसान बना सके। मैं और कुछ तरह से मदद कर सकती हूँ क्या?
जी। अ, जी। जी। नहीं-नहीं, नहीं-नहीं, आपने जितना प्यार से और जितने खूबसूरत तरीक़े से समझाने की कोशिश की है, सरल तरीक़े से समझाने की कोशिश की है, जितनी मासूमियत आपकी आवाज़ में है, जितनी मासूमियत से आपने अपनी बात को रखा है और उतनी ही मासूमियत से मैंने उसको लेने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं आपकी बात मेरे घर म कर गई है और मैं कोशिश करूँगा इस पर अमल करने की, इस पर काम करने की मैं किताबें पढ़ूँगा, मैं नए विचारकों को जन्म दूँगा और मैं नए विचार अपने अंदर प्रभावित करूँगा तो आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इतने खूबसूरत तरीक़े से बात करती हैं, आपने कहीं न कहीं मुझे मुझे मेरा मनोबल बढ़ाया और मुझे मोटिवेट किया है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर नई चर्चा के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद। शुभरात्रि।
जी, मुझे भी अब यह सुन के बहुत खुशी हुई, मैं भी आपके साथ वापस बात क चीत करके य एक नए विषय पे बात करना चाहती हूँ। आपको यह सुझाव पसंद आया यह मुझे बहुत खुशी हुई। आशा करती हूँ कि आपके आगे के जो भी ब विचार या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, वह आप मुझे बता सके। मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी एकदम आराम से और कहीं ब बेहतर से सीखें। आशा करती हूँ कि आपका दिन और हर दिन मंगलमय हो और आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी पढ़ाई करने की या फिर बुक्स पढ़ने की ऑब्सेशन बहुत ही अच्छे से पूरा हो। आशा करती हूँ कि आपसे मिलके मुझसे मिलके खुशी हुई होगी।
जी। जी। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल, तो आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा शुभरात्रि, धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी। यह मुझे भी आपको मिलके शु को बहुत खुशी हुई।